Okay. اهم.
بعد إذنك، باحس إن هو هادي كده ولطيف مع الشخص اللي بينتقد نقد هدام، يبين قد إيه أنتِ ناضجة، يبين قد إيه إن أنتِ كبيرة وواعية بقيمة الحاجة اللي أنتِ بتعمليها، فلازم تعرفي قيمة الشخص، وهل النقد بنّاء والّا هدام، وإيه هو النقد أساسًا اللي قاله لِك، يمكن يكون ده فعلًا حاجة موجودة، آآ جواكِ وهو فعلًا عنده حق فيها. فبرضه لازم الع ال5، 10 ثواني دول اللي هتوقفيهم. هيفرقوا جدًا جدًا معاكِ. ج جربتِ تعملي الموضوع ده قبل كده؟
صح، صح. لأ، امم. خالص، خالص، خالص، خالص. يعني أنا، آمم، دايمًا زي ما قُلت لك كنت باندفع بشكل كبير أوي، وبالتالي ما باكونش خلاص آآ باسمع أساسًا هو بيقول إيه، لكن زي ما أنت قُلت فعلًا، آمم، فكرة إن أنا ممكن أستنى بس على نفسي كام ثانية أسمع هو بيقول إيه، بحيث إن أنا أتقبَّل أو أترجم هو النقد زي ما أنت قُلت هدّام ولا بنّاء.
إمم.

لأ، برضه خالص، خالص، يعني ما بالعكس، آآ ما كانش بييجي في بالي خالص إن أنا ممكن آآ أ ألجأ للوسيلة اللي أنت قُلت عليها، آآ في إن أنا ممكن ده يساعدني على إن أنا أكون هادية وفي نَفْس الوقت و يعني ما أبيّنش للقُدّامي إن أنا مثلًا مش واثقة في نَفْسي أو كده لأ بالعكس، إن أنا أتقبّل الموضوع عادي خالص وأسمع إيه هو بالضبط اللي بيتقال، وبالتالي أ أ أتعامل بناءً على الكلام. آآ، الصراحة عندك حق، يعني لأ، عندك حق في الجزئية دي جدًا. آآ، شايفة إنه لو أنا طبّقت فعلًا ال ال ال الجزئيتين أو ال ال ال يعني النقطتين اللي أنت اتكلِّمت فيهم، ممكن فعلًا أوصل ل لنقطة يعني آآ تخلّيني شخصية أهدى وأ التفاعل بتاعي ما يكونش ه همجي، وبالتالي
إمم. هيفِرق معاكِ. إمم.
امم، امم، بالضبط، أكيد هيفرق معايا، أكيد، لإن أنا أساسًا زي ما قُلت لك الموضوع وصل معايا لحد صعب جدًا إن أنا ما باعرفش خلاص أسمع حد وفالتال وبالتالي الناس بقت تنْفُر منّي تمامًا فلأ، لو أنا اتعاملت بالطريقة دي، آآ، أكيد هوصل لنتيجة إيجابية وأنا هاحاول ك كمان يعني -هازوّد على كلامك إن أنا هاحاول إن أنا الفترة اللي جايّة أ أتكلِّم مع الناس اللي أنا اندفعت فعلًا آآ يعني ب بأعصابي عليهم، بحيث إن إحنا آآ نقرّب المسافات شوية و وإن أنا يعني أعتذر عن أي اعت انفعالات كانت شديدة آآ صدرت منّي، بجد لأ عندك حق، أنا هاحاول فعلًا بقدر الإمكان إن أنا الفترة اللي جايّة، ألتزم باللي أنت قُلته وأهدّي نَفْسي شوية عشان أوصل للنتيجة دي وبجد أنا س كنت سعيدة أوي إن أنا كلِّمت معاك وفضفضت معاك وكمان إن أنت قدّمت لي شوية نصايح عظيمة جدًا، فبجد متشكّرة أوي لذوقك ولوقتك، شكرًا ليك.
إمم. أي بالضبط. عفوًا طبعًا، عفوا طبعًا، مُرحّب بيكِ في أي وقت ولو عُزتِ أي حاجة تانية هتلاقيني موجود مُنصِت ومُستمع لكل حاجة أنِت بتقوليها، شكرًا جدًا ليكِ.